Ayan, kaya ga kaya maraming natatakot dahil sa mga stigma na ganyan, kasi kulang nga sa kaalaman, eh, natatakot na yung mismong, ah, nakakaranas ng depresyon o anxiety na 'wag nalang ikwento sa iba. Kasi nga natatakot na husgahan, natatakot mapagalitan. Kumbaga namumuo yung takot sa kanila at hindi na nailalabas, kaya nakikimkim at dumarating tayo sa mga punto na hindi na inaasahan, kaya nalulungkot din ako.
Hmm, sang-ayon ako diyan. Oo. Ma kaya kahit ako nalulungkot na yung alam mo yun yung laman ng balita halimbawa isang ah, isang magulang na ganito, ganyan.
Mm. Oo nga.
Nak ganyan. Dahil sa, depresyon, 'di ba yung ganon nakakalungkot yung mga ganong balita, na kung hindi siguro siya natakot na magsabi o makipag-usap eh, okey pa sana 'di ba? Kaso nga lang mer
Mm. Tama. Mm. Totoo at mabibigyan pa ng payo.
O, ayun, 'tsaka
Mabibigyan pa ng payo, ng mga tamang gabay. Kumbaga siyempre, um, kahit noon pa man nangyayari na yan eh, natatakot lang talaga yung mga tao eh, pero siyempre kung lahat magtutulungan lahat, um, kumbaga lahat eh, parang ilalabas yung mga saloobin nila, pagdating sa mga bagay nung kasi naniniwala ako na lahat ng tao, ay, ah, nakakaramdam o nakakaranas ng kanya-kanya nilang, ah, mental health.
Din eh. Api. Tama. Oo. Ano? Ayon, oo. Tama, tama. Oo, lahat naman kasi ng tao ay may problema, lahat ay may pagsubok na kinakaharap, yun yung paniwala ako diyan kaya, yun mas kung, ah, lahat oh, eh bukas pagdating sa usa usapang yan 'di ba? Para wala na yung takot nahihiya na mahusgahan sila, laitin sila 'di ba?
Mm. Oo, tama. Tama, totoo. Totoo. Alam mo minsan dahil min sa hiya na nararamdaman nila, naapektuhan na yung ano eh, pang araw-araw nilang buhay.
Hmm. A Ay oo, oo naman. Oo, totoo yun.
'Di ba? Mhm. Papaano kaya sa tingin mo naapektuhan?
Ah, sa tingin ko dahil na rin sa, yun nga ang mapahiya na, sabihan sila na mahina, ganyan.
Mhm.
Validate sila or natatakot sila na ma-invalidate sila or, ah, tawag diyan, layuan sila ng lipunan dahil dun sa kinakaharap nilang problema. Ayun yung para sa iba. Kaya yung kumbaga sa araw-araw na pamumuhay nila, eh meron silang pasan-pasan na mabigat, kasi hindi nila kayang mabitawan, 'di ba? Hindi nila mailabas yung mga saloobin nila 'di ba? Ikaw ba? Sa tingin mo, paano kaya nakakaapekto yung stigma?
Mhm. Tama, totoo. Mm, totoo. Totoo. Totoo, tap